Pues, mira, lo que a mí me sucede, es que siento que desde que me vine a vivir a esta ciudad hace 5 años, como realmente no hay mucho que hacer afuera, no hay muchos cines, no hay teatro, no hay conciertos, no hay absolutamente nada, pues, la verdad es que me empecé a meter más en el trabajo. Yo antes trabajaba <chuckles> solamente 8 horas de lunes a viernes, y los fines de semana eran para ir a algún lado, para, incluso, descansar, pero últimamente siento que, que, pues, estoy trabajando más, tengo horarios de 12 horas los fines de semana, también me pongo a trabajar. Porque, a veces, hasta improductiva me siento si no estoy trabajando, ¿sabes? Entonces realmente ya como que las cosas que me gustaba hacer ya ni las estoy haciendo.
Ujú. Okey. Okey. Ya, mm. Okey. Oye, y por ejemplo, eh, esto, que me comentas que que solías hacer, ¿cuáles son esas principales actividades que digamos, puedes llegar a extrañar por esta falta de tiempo?
Mira, eh, básicamente, yo soy súper fan del teatro, de los conciertos, pero aquí no hay. Em, antes de eso me gustaba mucho ir al cine y leer libros también. Y por lo mismo de que estoy trabajando muchas horas, no he encontrado como chance para hacerlo, a veces, sí me escapo al cine, pero la situación es que aquí las películas llegan dobladas, solamente están en el idioma original el primer fin de semana. Entonces como que, ¡ay!, tengo que estar cazando los estrenos, y si se me pasa 1, ya sé, que ya me la perdí, o sea, porque no la voy a ir a ver doblada en español, la verdad. A menos que sea una animación, por ejemplo, Zootopia, hace poquito la fui a ver, pero, porque esa sí yo sé que, pues, es animación no me importa, ¿no?, nunca va a coincidir <chuckles> la boca con lo que dicen, <chuckles> pero las películas de re o sea reales, personas, actores reales, esas si no, no la voy a tolerar.
Okey. Ujú. Ujú. <laughs> Ujú. Por supuesto. Ujú. Sí, sí, te entiendo totalmente. Oye, y por ejemplo, eh, hablando del tema de tu trabajo, eh, me mencionas que tuvo como que un incremento, ¿a qué crees que se deba esta falta actual de tiempo?
Pues, es que, mira, empecé a freelancear, es decir, trabajo desde casa, y, estoy en un esquema de trabajo donde, pues, no tengo o sea, sí tengo un horario, pero también, tengo flexibilidad. Sin embargo, eh, no es como antes que yo trabajaba presencial, y que, pues, te pagaban un salario fijo. Aquí, en este esquema, solamente te pagan lo que trabajas, ¿no?, tus horas trabajadas, es más, ni siquiera tus horas trabajadas, tus minutos activos. Entonces, em
Ujú. Ya, ujú. Mm, de acuerdo. <chuckles> Okey.
ajá, entonces, eh, yo como que empecé a querer decir más, ganar más, ¿no? Yo decía: "Bueno, es que si, en vez de trabajar 8 horas, trabajo 9, y que tal que en vez de 9, me pongo 10, y que tal que en vez de 10, me pongo 11," ¿no? Eh, entonces, empecé como que me empezó a ganar la ambición, y también, ¿por qué?, porque, pues, no hay otra cosa que hacer, o sea, yo estuve viviendo, eh, en otras ciudades donde, la verdad, pues sí, había cosas que hacer, y yo prefería irme a la calle, ¿no? Yo decía: "Sí, ya, colgué y vámonos", pero aquí, como que me siento improductiva. O sea, fíjate que, a veces, incluso, el mismo hecho de estar viendo la tele, estoy pensando: "Ay, ahorita en esta hora me pude haber ganado tanto", o sea, estoy me siento improductiva, esa es la palabra, o sea, siento que estaría aprovechando más mi tiempo si estuviera yo trabajando. Entonces no me doy mucho tiempo para relajarme, digamos.
Por supuesto, ujú. Ujú. Sí. <chuckles> Sí, creo que esto también, eh, bueno, por lo que me comentas, puede, mm, llegar a deberse un poco quizá al tema de que precisamente no hay algo que te motive a tener esos descansos. Por ende, eh, pues lo único que te queda, pues, precisamente, es el tema del del trabajo, eh, pero con gusto te te intento dar un consejo sobre esto. Solamente me gustaría, por ejemplo, eh, hacerte una última pregunta. Eh, refiriéndote al tema, eh, ya sabemos que ocupas tanto tiempo para tu trabajo, pero, ¿hay algún otro deber, digamos, quizá de cuidado de la casa, que te esté quitando tiempo, o más o menos cuánto tiempo tienes tú al día, libre?
Pues mira, sí, sí estoy ocupada, en las mañanas bueno, esa es otra, antes hacía más ejercicio, pero desde julio mi mamá se vino a vivir con nosotros por cuestiones de salud. Entonces antes estaba yo muy cómoda porque podía, en mis mañanas, hacer ejercicio. Mi esposo era el que me hacía de desayunar, este, y me hacía una comida a la o sea, una comida a la semana, porque me refiero a que yo era muy sana en ese sentido. Entonces hacía como una especie de preparación de comidas de meal prep, que se llama ahora, pero para toda la semana, él me cocinaba el lunes y ya. Y luego yo, de cenar, pues nada más que no sé, que la proteína, que el sándwich, o sea, eso sí ya me lo hacía yo. Eh, ahora con mi mamá aquí, pues, mm, tengo yo que hacer el desayuno, comida y cena, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, tampoco le iba yo a cargar la mano a mi marido con eso. Entonces tengo realmente poco tiempo en las mañanas, eh, tengo cosas que hacer, tengo que hacer el desayuno, adelantar lo que pueda de la comida, porque, obviamente, entro en la mañana y trabajo de corrido hasta la noche. Entonces, sí tengo mis recesos, obviamente, pero, em, prefiero adelantar cosas de la comida para poder tener, eh, no tener que invertir tanto tiempo en eso, ¿no? Ahora tengo ratos, entre llamadas, este, libres, digamos, ya sea mientras espero que entre una llamada o, por ejemplo, estamos en una llamada y me dicen: "Oye, eh, permíteme tantito que venga fulanito y ahorita seguimos". Pero me dejan ahí, ¿no? Entonces he intentado he intentado, eh, retomar, por ejemplo, el hábito de la lectura
Ujú. Ujú. Ujú. Mm, ya. Ujú. Entiendo. Ujú. Entiendo. Ujú. Mm, ya veo. Ujú. Sí.
pero, este, pues mis ojos, a veces, ya no me dan. <chuckles> Siento que el libro, o sea, el el libro en sí, este, mm, como que me pierdo a veces, ¿no? Uso lentes ya, pero a veces la iluminación no me da. O sea, si es de día, pues es estoy a todo dar, si hay mucha luz que entra por mi ventana. Pero si está nublado o si ya es de noche, como que ya me empiezan a bailar los ojos, ¿no? Y ya no. Ya esos tiempos de espera, eh, se me complica un poco. Entonces, me me da coraje, porque tengo libros que he comprado
<chuckles> Ujú. Claro.
porque me gustan y no los he leído. O sea, tengo una pila de libros sin leer, tremenda.
Ujú. Sí, totalmente. Oye, y por ejemplo, ya entrando como, bueno, siendo más que nada tu tu tiempo libre, como me dices, no es tal cual fijo, pero, eh, pues, vaya, se va dando por ratos, incluso, eh, pues, creo que este este tema del del hábito de la lectura, pues, evidentemente es es muy productivo. Eh, pero sobre todo que también puedas hacerlo desde casa, creo que es una gran ventaja, porque al final te quita, pues, temas del traslado, ¿no? Que pueden llegar a a generarte un tiempo extra para, como por ejemplo, tú me decías, ¿no? Ir al cine, eh, pues, independientemente de que esté cerca o lejos, eh, independientemente de eso, pues es, pues dedicarte a a hacer un traslado, quizás estar esperando ciertas funciones, y todo eso. Entonces, mm, quizá no sea tan práctico, aunque, como dices, ¿no? Incluso tenerlo como, pues, reservado ahí para uno que otro gustito que te puedas dar, está perfecto. Pero, eh, sí, totalmente entiendo esta esta parte de querer un pasatiempo como más fijo. Yo, en este tema, o por lo que escucho, eh, lo que podría llegar a recomendarte, no sé si ya lo has intentado, es como estas tipo tabletas que están diseñadas específicamente para lectura, porque normalmente tienen un control de miu de iluminación, incluso son como de este acabado tipo mate, para que no te genere esa esa afectación. Si tú quieres leer, por ejemplo, de forma electrónica, que al final tiene muchísimas ventajas, precisamente para que no te pierdas y todo esto, eh, pues hasta estas mismas, eh, lecturas electrónicas, pues tienen ese tipo de herramientas, ¿no? Para que te sea muchísimo más fácil y, precisamente, eh, si tus tiempos son, digamos, cortos, aunque sean constantes, pues te puedes llegar a perder bastante, ¿no? Entonces, justo creo que toda la iluminación de una pantalla y eso podría llegar a afectarte un poco más de la vista, además que me mencionas que tienes ese tema, pero quizá estas tabletas, eh, que te digo que están específicamente hechas para eso, te ayudan incluso hasta para no distraerte, porque literalmente solo sirven para para la lectura, ¿lo has intentado?
Así es. Sí. Claro. Sí. Fíjate que no, lo que yo intenté fue leer en la com en la misma computadora donde estoy trabajando, eh, pero, mm, pues, es era una monserga, porque, o estoy en la pantalla de mi trabajo, o estoy en la pantalla de del del libro, no, del bueno del pues, del PDF. Porque hasta eso, <chuckles> hasta eso eran PDFs, y no se siente igual que un bueno que un libro, porque a mí me gusta, eh, cuando son temas específicos, a veces hasta subrayo cosas que me gustan, o que quiero volver a repasar, y luego se me perdían las páginas. Entonces, yo como que nada más lo comparaba con un libro físico, y yo decía: "No, pues prefiero el libro físico", pero en efecto, ya no me ya no me daba la vista. Y eso fíjate que sí había oído de los lectores electrónicos, este, pero co como amante del libro físico, le tengo un poquito de miedo, si te soy honesta.
Ujú. Ujú. Sí, claro. Ujú. <chuckles> Por supuesto. Sí, pero, justo, creo que esta esta parte del de los libros electrónicos, por así decirlo, de este tipo de tabletas, justo, eh, limpian un poco esa parte, porque de hecho están como diseñadas, o sus funciones están muy orientadas a tener esa sensación de libro real. Eh, incluso, su pantalla es como, digamos, hasta un poco áspera. Claro, depende de de muchas versiones, pero hay muchas que tienen, incluso, una pantalla un poco áspera para que precisamente cuando tú cambias de página o algo así, no lo sientas como tan electrónico, tan artificial, y justo te puedas acercar a esta parte. Literalmente estos dispositivos están hechos para gente como tú, que literalmente disfruta muchísimo de los libros de forma física, como un hábito real, y no solamente como alguien que, como tú dices, ¿no? Se lo pone en PDF y lo hace como muy, pues, muy al aire, digamos. Eh eh, realmente estas estos dispositivos sí están muy orientados a satisfacer toda esa sensación, incluso, de de tener un libro en las manos.
Claro. Claro. Ay, pues, yo creo que me voy a tener que animar, porque sí, la verdad es que lo puedo hacer, incluso, entre llamadas, o en una llamada cuando me tengan en espera, y la verdad yo creo que hasta no me sentiría improductiva, como me siento cuando me desconecto, haciendo otras cosas, ¿no? Pues mira, muchas gracias por el consejo, yo creo que sí voy a tener que invertirle, y este, pues, hasta me dicen que son más baratos los libros, ¿no? En estas versiones.
Claro. Sí, sí, sí, seguramente, incluso, ahí como hasta creo que suscripciones, algunas algunos lo manejan, en donde, pues, prácticamente tienes libros casi ilimitados.
<chuckles> Okey, pues, muchas gracias por el consejo, yo creo que sí la voy a buscar, muchas gracias, chao.
Al contrario, fue un gusto platicar. Hasta luego.